Certo, perché effettivamente vabbè già già tu che comunque mi dici che riesci a fare un confronto no, perché, mhmm, stavam parlando della matematica e dici comunque è sempre quella, però chiaramente si nota che eh, no effettivamente è un po' però sì. Mh-mh.
Eh sì, le equazioni non sono cambiate voglio dire, capito. Pure ti dico una banalità: la, uhm, figlia ormai, uhm, tredicenne di una coppia di ai colleghi di mia sorella uhm, siamo stati a fare un pranzo insieme e, uhm, lei, Giulia, mi ha detto che mhmm, sempre parliamo un po' di ste cose, ehm, ce l'ho anche come contatto di WhatsApp. "Ehm, eh domani devo pres devo f ho l'interrogazione di, uhm, geografia e scienz naturali. Però ti dico la verità, non ho capito niente di questa cosa di scienze naturali". Okay. Io ho detto: "Dai prendi il libro vediamo insieme". no?
Sì. Okay. Sì, sì. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Sì. S sì. Mh-mh.
Allora una maniera più contorta di spiegare i p allora i i i forni, uhm, per l'elaborazione del ferro e i vari stati della materia, come si trasforma il ferro in acciaio. Allora io ho dovuto leggerlo 4, 5 volte dopodiché ho detto: "Okay"
Mh-mh. Sì. Sì. <chuckles> Okay.
"partiamo dall'inizio. Il concetto che sta alla terza pagina è il principale. Devi sapere che il ferro è composto da che percentuale di okay bene". E lei: "Ah okay". Cioè era u un un cacao, una un mix di informazioni buttate lì.
Sì. Ah. Sì. Mh-mh. Eh. Certo, eh, esatto, un mix di informazioni. Guarda, non faccio fatica a crederci perché, cioè, non, mhmm, anche facendo riferimento ad altre materie, ho ho sempre riscontrato un po' questo problema nello studiare, non capivo e poi pensavo che il problema fosse mio, poi magari mi affidavo a qualcuno che effettivamente avesse già conoscenze un po' più, ecco, approfondite riguardo la cosa e mi diceva: "Guarda che in realtà questa cosa che c'è in questa pagina tu effettivamente non la puoi capire se non sai quest'altra cosa", che però magari mi mettono dopo, non si sa per quale motivo, capito. Eh.
Eh e te lo s sapeva spiegare in altri termini. Eh ecco. Sì, sì, sì, sì. Quindi io sinceramente non so se hai sentito, uhm, quello che detto Giorgia Meloni che, ehm, a lei piacerebbe se la scuola itor italiana tornasse agli antichi splendori.
Mh-mh.

Basta che ci riun siamo d'accordo, facciamo raccolte firme, ci organizziamo. Okay. Allora
Certo. Mh-mh. Eh, il problema è che questa cosa non viene fatta, n senso, cioè
Perché c'è molto ...disinteres
Mh. M ma perché, è mhmm, c'è molto disinteresse e vedo anche che c'è molto, tipo non so come mhmm, con che termine definirlo, però le persone tendono ad avere già un pessimismo, uhm, iniziale, per cui dicono che è già inutile farlo, capito? Esatto, tanto non cambia niente. Lo faccio, ma figurati chi chi chi altro lo andrà a fare, no? Non servire a niente. Cioè, lo dicono sempre, queste cose, anche sui social, qua anche quando c'è da votare: "Sì, non lo raggiungeremo mai il quorum, stat tranquilli", capito? quindi
Eh, che tanto non cambia niente. Esatto, esatto. Eh! Lo so, lo so, però è anche una mentalità che noi possiamo combattere, perché non so se tu sei iscritta al sito, change.org.
Mh-mh. Sì, sì, io sono iscritto a change.org. Mh
Okay, io firmo petizioni, come se non ci fosse un domani, e quasi tutte vanno a buon fine. Però purtroppo non si usano questi strumenti per altre cose, no? Eh allora, uhm, tipo per esempio, uhm, questa cosa di dover fare l'ora di religione
<giggles> Sì, sì. Mh. È vero. Erto. No, no, è vero. Mh-mh. Sì.
che poi non è religioni al plurale, ma è solo religione cattolica
Mh-mh. Sì. Mh-mh.
okay? Già va per esempio in conflitto, col fatto che comunque siamo un p ormai, una popolazione multietnica.
Sì. Certo.
No? Allora lì, che facciamo? Ai bambini che sono di altri c uhm, credi religiosi li d diciamo: "Esci dalla cl classe". Ma secondo te? Ma secondo te?
No, no, è vero. Sì, eh, esatto! Anche questo. Vabbè. No, certo che non ha senso certo che non ha senso.
Ha senso? Eh! E allora? Vuol dire che qualcosa di fondo stiamo facendo male.

Mamma mia, sì, è vero.
Poi, ehm, cioè, voglio dire, allora la matematica non è cambiata da quando io ho fa ho fatto ho finito le scuole, non è cambiata, è quella. Okay?
Mh-mh. Certo è quella, sì.
Com'è possibile che adesso che con tutti gli strumenti e in più tecnologici, l'hanno complicata la cosa?
Mh-mh. Eh. Bella domanda questa, bella domanda effettivame mh-mh.
Poi io gli dicevo: "Scusami, dove sono gli appunti che hai preso in classe quando vi spiegava gli argomenti?" "No, ci assegnano questi argomenti sul tablet".
Mh, sì. Mh-mh. Sì.
"Noi ce li dobbiamo studiare a casa, poi se non capiamo dobbiamo chiedere". Dico: "Come fai?"
Ah.
"Come fai a" uhm, cioè allora l'insegnamento dov'è?
S sì. N no infatti, l'insegnamento dov'è? Mhmm, effettivamente cioè, è ovvio, effetiv cioè, ovvio, è ricollegabile tutto, alla base, c'è un problema, no. Perché una cosa che io ho sempre realizzato, mhmm, comunque i vabbè, io mi riferisco anche alle superio mhmm, sì, sì, io mi riferisco alle superiori, c'è una cosa che ho ho ho notato, che in realtà molti professori negavano, che molto spesso era anche abbastanza facile ricondurre il problema al modo di insegnare. Per dirti: matematica. Capitava che a fine quadrimestre, noi eravamo in classe in in 22 con più di 15 persone che avevano un'insufficienza. Sarà mai possibile che sia effettivamente eh infatti, sarà possibile che effettivamente è colpa di tutte e 15 le persone? Cioè non è possibile capito. A al mhmm, proprio ragionando semplicemente, io capisco che ci son 3 persone che hanno un'insufficienza, dici: "Okay, cioè hanno problemi", però non ti viene da pensare, no, il problema a sì.
Che rispetto a qua a q alle superiori inso Sì, poi dipende da metodologia. Eh. Eh le domande te le vuoi fare, dico io? Guarda che io ti dico che, uhm, io quando ero nella fase universitaria, ehm, allora la nostra prima
Mh. Sì. Mh-mh.
uhm uhm, impressione è stata che da qui non ne esce vivo nessuno perché erano tutte lezioni in inglese, ehm, tutto molto "Allora oggi parliamo di questo, bla, bla, bla, questo qua. Passiamo al prossimo argomento e ho de il resto lo approfondite voi", cioè dove vai, no. Dove vai? Con delle mhmm, delle tipo la macroeconomia.
Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì.